Oke berarti emang
Kalau di keluarga Mas gimana? Di keluarga Mas.
Kalau kalau di keluargaku sih, eee, terutama adik aku sih sering tanyain kabar terus gimana, eee terutama kerjaan atau masalah apa ya, rumah tangga itu ada yang bikin stres gak paling ini dukungan dari mereka adalah, eee, terbuka untuk sharing gitu n ngedengerin terus ngasih syat saran-saran yang apa, ringan gitu tapi nggak me nggak nggak apa ya nggak menggurui atau mencampuri gitu paling mereka sih.
Mhm. Nggak ngatur gitu ya?